بصراحة أنا بامرّ بفترة صعبة جدًا و ومتضايق ومخنوق ومضغوط، مضغوط جامد أوي، آآ، الناس اللي حواليَّ ضاغطاني إن أنا أبقى ناجح، أنا يعني، آآ، دكتور والمفروض اللي هو أنا اتخرجت، والناس فاكرة إن أنا خلاص بقى كده هافتح العيادة، وهابقى يعني ناجح و و وأش وأشتري عمارة و2 و3 الموضوع ده الموضوع ده مضايقني أوي، ومخليني مضغوط ال الوضع ما بقاش كويس زي الأول، والدكتور ما بقاش دكتور زي زمان، توقّعات الناس اللي حواليّ دي فعلًا عاملة لي حالة من حالات الضغط النفسي الجامدة أوي، اللي موتراني طول الوقت وضاغطاني، وفعلًا الموضوع مخليني ما بقيتش حتى أبقى قادر اقعد مع الناس، الموضوع فعلًا حرفيًا يعني م قاتلني. فأنا متضايق، وبصراحة كنت حابب إن أنا أفضفض معاك في الموضوع ده.
طبعًا مفهوم إن أحيانًا كده بيبقى ال يعني الن الناس اللي حواليك بيبقوا حاطين توقّعات وخاصةً إن أنت واحد دكتور يعني الناس كلها شايفة إن أنت هتبقى يعني تفتح عيادة، وهيخش لك دخل كويس وكده، بس طبعًا معروف إن ظروف الحياة في الوقت الحالي صعبة شوية، وأنا طبعًا متفهم ضيقك من الموضوع وفاهم إن أنت يعني، آآ، ش عايز تبقى حاجة كويسة بس ممكن تكون الحياة مش مش مساعداك، بس والله على فكرة اللي أنت فيه ده شيء طبيعي جدًا، وما وما فيش أي شيء يدعو للقلق، وكل اللي زيك كده في الوقت الحالي وأمر طبيعي، بس طب احكِ لي كده بقى يعني، أنت مين بقى اللي بيمارس عليك الضغوطات ديَّة بقى أهلك والَّا اصحابك والَّا مين؟ يعني احكِ لي أكتر.
طبعًا. آآ، هُم بُص، أهلي، صحابي، كده، كده، هُم هُم في نفس الضغط معايا، ف فإحنا أصلًا مضغوطين لوحدنا، لكن الأهل. يعني أنا أبقى قاعد مثلًا مع عيلتي، بابايا ومامتي وكده، ألاقيهم بيقولوا لي: "إيه يا دكتور، إيه هنفتح العيادة إمتى؟ آآ، يالّا مش عارف إيه، يالّا ده في ناس بتتجوِّز قدَّك وأنت لسه عايز تشتغل، عايز تبدأ شغل، يالّا مش عارف إيه، وموضوع العيادة وهتنجح ومش هتنجح." <tsk> أنا عاي نِفسي نِفسي يفهموا إن فعلًا إن إن الدكتور دلوقتي بقِت نسبة فشلُه مش قليِّلة، نسبة فشلُه كبيرة أوي كمان، لأن في مِيّة ألف دكتور غيرك. في مِيّة ألف دكتور حرفيًا غيرك فاتح حوالينك، أ لمّا أبقى قاعد مع العيلة مثلًا، عمِّتي والّا خالتي والّا بتاع، يقولوا لي: "إيه، مش عارف إيه، هنشتغل إمتى؟ يالّا، مستعجلين، آآ يالّا عايزين نكشف عندك." الحاجات دي كلَّها بتحُط عليّا كميّة ضغط رهيبة جدًا، اللي هُم فاكرين إن أنا خلاص إيه، يعني أنا اتخرَّجت، يبقى أنا كده جاهز إن أنا أنزِل سوق العمل، مع إن فعلًا الموضوع م مش سهل، الموضوع صعب فعلًا وحاططني حرفيًا في ضغط رهيب جدًا.
فعلًا. فعلًا حقيقي عندك حق، وأنا والله متفهّم الضغط اللي أنت فيه، ومتفهّم ال ال يعني ال الضغوط اللي حواليك وخاصةً من الأهل، اللي هم أكيد طبعًا متوقعين إن ابنهم يعني هيكون ال شخص ناجح، وهيفتح عيادة وكده. بس طبعًا عشان خاطر ظروف الحياة، والدنيا الصعبة، فممكن يكون يواجهك صعوبات، وعلى فكرة ده برضه شيء طبيعي جدًا وما فيش فيه أي مشكلة. طب بس احكِ لي كده يعني آآ أنت بقى لما هم بييجوا ي يتكلموا معاك الكلام دوّة و و ويح ويعني يدّوك يعني يقعدوا يعظموا فيك، ويقولوا إن أنت هتفتح عيادة والكلام من ده، وأنت عارف من جواك إن أنت ممكن تفشل أو الكلام ده، هل أنت مثلًا ما حاولتش توضح لهم وجهة نظرك؟ أو مثلًا حاولت توضح لهم إن الظروف برضه صعبة والدنيا مش زي الأول وكده؟ والّا أنت ب بت بتتعامل مع الموضوع ده إزاي؟
امم. لما باقول لهم كده بيقولوا لي: "إيه يا دكتور، أنت إيه بتغزي العين يعني؟ خايف نحسدك وكده؟" فبياخدوها من اللي هو إن أنا خايف منهم، وخايف يحسدوني وخايف يبصوا لي على حياتي، وإن أنا شغّال في صمت كده، و وبافتح عيادة في صمت عشان ما حدش يعرف في الأول. ف حاولت أقول لهم: "يا جماعة والله يا جماعة الوضع ما بقاش زي الأول الدكتور دلوقتي بقت بقى صعب إنه هو ينجح مش زي الأول. اللي عمل اسم، عمل اسم زمان مش دلوقتي خالص". بس بالاقيهم كل شوية يقول لي: "أنت متف أنت مش أنت مش أنت متشائم، وأنت شاطر وناجح وكويس" ومش عارف إيه، مع إن أنا شايف إن <tsk> إن أنا يعني توقعاتهم دي هي أصلًا عاملة لي كمية قلق، وكمية ضغط، ومحسساني فعلًا إن أنا مش هابقى قد التوقعات دي. إن أنا حاسس إن مش هابقى قد التوقعات دي، ده اللي هو مخليني فعلًا مم متضايق. هم كل ما باقول لهم كده أقول لهم: "يا جماعة ما ما مش مش شرط إنه الدكتور يفتح يبقى ناجح وكده"، بيقعدوا بقى يتريقوا على الكلام بتاعي، وياخدوه محل سخرية و ويعني و وهزار يعني.
والله فعلًا وعلى فكرة والله أنا أنا مقدر كلامك ده كويس أوي ومقدر الحالة اللي أنت فيها، بس يعني أنت ما ما حاولتش في مرة كده مثلًا تسلِّم لهم دماغك، أو يعني آآ، تشوف إن كلامهم دوَّة ممكن يكون فعلًا من وجهة نظر، وإن فعلًا الدكتور بينجح وممكن يكون أنت <tsk> م يعني بح ح طول ما أنت قانع نفسك إن أنت ممكن تفشل، هتفشل. ما حاولتش إن أنت يعني ت ت يعني تخلف ي يع يعني حتى تمشي حتى معاهم على التيار، وفعلًا يعني تجرب حتى يعني ت والّا أنت ما حاولتش إن أنت تجرب حتى وتفتح عيادة، أو إن أنت تبص للموضوع حتى من من الجانب المُشرق بتاعه؟
بصراحة إمم. والله هو أنا ما جربتش بصراحة، أنا ال ال الخوف هو بس، خوف الفشل، هو خوف الفشل ال ال اللي فعلًا مخليني خايف إن أنا يعني آآ، إن أنا أبدأ في ال في ال في الطريق ده، وإن أنا أخش بقى في عالم إن أنا أفتح العيادة والليلة دي كلها. بس يعني أنت يعني يعني أنت شايف إن أنا أفتح عيادة أفضل يعني، أو إن أنا أسمع كلامهم يعني؟
والله بُص هاقول لك، يعني أنت لو أنت شايف إن ت إن كلامهم ده ممكن يكون بالنسبة لك حاجة بتحفزك، يعني مثلًا أي نعم أنت بتقول إن الكلام ممكن يكون موتر شوية وإن أنت محبط، بس أنت لو أنت بصيت للموضوع للجانب المشرق يعني ما أنت ما أهو أنت ممكن مثلًا لو فتحت عيادة أو كده ممكن تنجح، وممكن فعلًا زي ما هم بيقولوا تبقى أنت دكتور وعامل لك اسم والناس كلها بتيجي لك ويبقى وضعك تمام. آآ، فأنت ممكن تجرب يعني حاجة زي كده. و وأنت برضو يعني أنا عايز أع أنا بس عايز أعرف منك حاجة يعني أنت هو الكلام بتاعهم دوّة برضه بيأثر عليك م آآ، ي يعني اع على على نومك وعلى حياتك عمومًا، والّا الموضوع بيبقى برضه، مؤقت وخلاص ساعة القعدة وكل شيء بيروح لحاله؟
إمم. آه. آآ، لأ، لأ بيأثر كتير أوي يعني أنا لمَّا ب ب ب يعني لو ضغطوني مثلًا في حاجة أو إحنا كنّا قاعدين قعدة مثلًا وضغطوني في الحاجات اللي زي كده، عايز أقول لك ان أنا لمَّا باروَّح ما بانامش، ما بانامش باقعد طول الوقت أقلِّب وأشوف قصص آآ، يعني آآ، العيادات ال الن الدكاترة اللي زينا كده وهم بيشتكوا فعلًا إن ال الشغل قلّ وإن ما ف وإن هم مش شغالين وإن هم فعلًا آآ، حياتهم مش كويّسة وبينصحوا أي حد ما يبقاش دكتور، أنا بارجع ب يعني زي ما بيقولوا باجلد نفسي، باجلد نفسي حرفيًا وب بابقى قاعد كده وبابقى بابقى يعني ب ب ب ب بقيت بازود على نفسي للأسف الضغط، وب ما بانامش، حرفيًا ما بانامش، يعني اللي هو باتضغط وباضغط على نفسي، بيخليني طبعًا الموضوع ده بيخليني بعد كده بابقى مش عايز اقعد مع حد أو مش مش طايق اقعد مع حد، بابقى قاعد في اوضتي طول الوقت عشان أتجنَّب إن أي حد يضغط عليَّا ويقول لي كلمة يا دكتور دي، اللي هو "يالَّا يا دكتور، يالَّا العيادة يا دكتور." الشارع برضه أي حد مثلًا في الشارع معدّي بيقول لي: "يالَّا يا دكتور." بقيت اتجنب إن أنا اتكلِّم مع الناس، بابقى ماشي كده في حالي وماشي بسرعة كده، مُسرع، بحيث إن ما حدش يتكلِّم معايا خالص في أي حاجة.
الموضوع شكله يعني واضح من كلامك إن هو واصِل معاك لمُنحنى خطير كمان، يعني أنت حتى الكلمة نفسها أنت عُنت عندك حساسيَّة منها و بس على فكرة برضه ده طبيعي جدًا وأنا شاي يعني يعني اللي أنت فيه ده حاجة طبيعية، وما ما فيش فيها أي مشكلة وما فيش فيها أي حاجة، بس أنت ممكن عشان أنت خاطر برضه تخفِّف الضغط من عليك شوية يم ما فكَّرتش كده تقعد مع أهلك أو مع الناس اللي محاوطين بيك دول وت وتكلمهم يعني بصراحة كده وتحكي لهم الوضع كده على يعني ع ع زي ما يعني ب بصراحة وبدون أي لف أو دوران، يمكن لو أنت حكيت لهم أو قُلت لهم ال ال الموضوع فعلًا وأبعادُه وأنت بتحس بإيه وتحكي لهم فعلًا عن مشاعرك الحقيقية، يمكن الموضوع يختلف. هل أنت مثلًا جرَّبت تعمل حاجة زي دي قبل كده والّا والّا ما جاتش في بالك أصلًا؟
إمم. بصراحة، ما ما جاتش في بالي قبل كدا، كان كلّ ما باتكلِّم معاهم و آآ بالطري يعني بصراحة باتكلم معاهم بانفعال، اللي هو يعني ما حدِّش يتكلِّم معايا في كده وخلاص وبتاع، وبانسحب من المواجهة على طول، لكن بصراحة ما جرَّبتش أتكلم معاهم بهدوء وأشرح لهم الموضوع بصورة، يعني بالصورة اللي أنت بتقول عليها بهدوء كده ورزانة وبطريقة عمليَّة برضه، بصراحة ما أتكلِّمتش معاهم في كده، يعني هو الموضوع ده ممكن فعلًا يخلِّيهم يقلِّلوا الضغط عليَّ؟
آه طبعًا، آه طبعًا وعلى فكرة أنت لمَّا أنت تكون صريح معاهم وت وتعرفهم وجهة نظرك هيبقى الموضوع تمام، وهم ممكن على فكرة يعني بنسبة كبيرة يحترموا وجهة نظرك ويحترموا رأيك، وأنت برضك على فكرة ممكن يعني ي ت تبقى يعني ت تخلّي كده عندك تغيَّر طريقة تفكيرك شوية، لأن أنا ملاحظ إن أنت محبط نفسك شوية بموضوع الفشل والكلام من ده، يعني أنت حاول تبص للموضوع زي ما قلت لك في الأول من الجانب المشرق، ما أنت ممكن تنجح فعلًا، ليه على طول يعني مخلّي مخلّي تفكيرك إن أنت هتفشل وإن أنت م م لمَّا تيجي تحاول هتفشل، ما أنت ممكن تنجح، وممكن ربنا يفتح عليك ويوسَّعها معاك و و وتبقى دكتور ناجح وشاطر فأنا شايف والله إن أنت يعني لأ تخلي موضوع إن أنت الأمل ده وإن أنت يكون عندك ثقة في في في المستقبل و وإن وإن أنت طبعًا يعني آآ، يكون عندك رضا بقضاء ربنا، ده طبعًا شيء مهم إن أنت تسيبها لله وتعمل اللي عليك وتفتح عيادة يمكن تنجح، ياما ناس كتير على فكرة كانوا بيقولوا إن احنا هنفشل و و و وعلى فكرة دكاترة برضه و ونجحوا، يعني ك ك ياما دكتور يقول لك أنا كبرت في السن و و و وهافتح عيادة إيه وأنا سني كبِر ومش هاشتهر ومش هاتعرف وت واتعرف وجَت له وجَه له مرضى كتير وبسم الله ما شاء الله بقوا بقوا يعني عندهم أملاك وعندهم حاجات، فأنت ما ما ت ما تحبطش نفسك حاول تشجَّع نفسك كده، وحاول إن أنت تغيَّر حتى الناس اللي حواليك ممكن يكون في ليك ليك ليك أصدقاء محبطين والَّا حاجة، حاول تغيَّرهم حاول تغيَّر الروتين وتغيَّر أسلوب الحياة اللي أنت فيه، صدقني هتبقى أحسن بكتير، وهتنجح وهتخل وهتبقى كمان أكتر من التوقّعات اللي هم متوقّعينها.
إمم. إمم. آه. يعني بجد أنا أنا مش عارف أقول لك إيه، أنت اديتني بصراحة دافع إن أنا آآ، يعني أتوكَّل على الله في موضوع العيادة ده، وخليتني فعلًا أتشجّع و ويعني أنت بصراحة غيّرت يعني غيّرت فكرتي عن الموضوع كلَّها، و ولمَّا فضفضت معاك بصراحة حاسس إن في جبل كان كبير أوي على صدري، وات وانزاح بصراحة، أنا بجد ارتحت جدًا لما اتكلمت معاك، وبجد مش عارف أقول لك إيه غير إن أنا حقيقي بجد متشكِّر جدًا، جدًا، جدًا.
تحت أمرك في أي وقت، وأتمنى لك كل التوفيق.